Allora, ti va di raccontarmi un'idea per, mhmm, diciamo, riuscire a far convivere gusti diversi tra loro?
Guarda, ehm, ormai son diventata esperta nel far convivere gusti diversi, perché
<chuckles> Ma dai.
negli anni, ho sempre avuto un'alimentazione molto particolare, e quindi c'è sempre stata necessità di creare d delle de degli escamotage per mettere d'accordo un po' tutti, perché, ehm, fin da dalle elementari, che è una storia un po' assurda, però dalle elementari, ehm, a mi avevan fatto vedere a scuola un film che si chiama L'albero degli zoccoli, e è un film sulla vita contadina dei primi del '900, no
Certo. Okay. Sì.
quindi e, c'è stata una scena in cui a un certo punto, proprio come nei primi del '900, ehm, insomma, avevano ucciso il maiale, e c'era bisogno di, uhm, scuoiarlo provettendo so neanche come si dica, però insomma, ehm, c'era il maiale morto
Di prepararlo per la macellazione, per mangiarlo, eccetera.
Esatto, e quindi, cosa succede? Che avevano appeso questo maiale e l'avevano aperto, e io ho provato un cioè era proprio cruda come scena, secondo me, non era un film da far vedere a dei bambini di otto nove anni, no?
<chuckles> Mhmm, penso di no. <chuckles>
Eh, e io sono rimasta talmente ma malissimo, che io a 9 anni, ho son tornata a casa e ho detto: “Io non mangerò mai più animali“
Traumatizzata.
e lì panico, panico generale perché:" Oh Dio, in che senso?" Perché, poi, cioè
Chiaro. <chuckles> Molto precoce come scelta vegetariana comunque.
Eh no, anche perché erano i primi anni 2000, e, cioè non è che c'era un po' tutta la la la la scelta ma certo, adesso vai al supermercato, ci sono 8000 tipi diversi di hamburger vegetali, anche quelli che assomigliano alla carne, le l crocchette di, mhmm, pollo finto. Cioè hai tantissima scelta. Ai tempi, c'erano 2 tipologie di albu di hamburger, uno che era soia e basta, e uno che era soia un gusto pomodoro, me lo ricordo benissimo, perché ne ho mangiati talmente tanti che è è stato
Tutta la cultura che c'è oggi. Sì, sì. C'è di tutto. Eh <chuckles> e com'erano? <chuckles>
Disgustosi, erano disgustosi. E infatti no
<laughs> Immaginavo da come l'hai descritt <chuckles>
No, sapevan proprio di cartone, ma gua quel cartone che metti sul balcone, prende l'acqua, cioè quella consistenza terribile.
Sì, sì. Cartone bagnato.
E, infatti io per cioè per mangiarli ehm, perché, poi, mia mamma disperata a un certo punto, ha capito che non c'era proprio più verso, è andata dal pediatra, gli ha etto: "Ma io cosa le do da mangiare a questa bambina qua?" E, insomma, alla fine gli ha detto: "Guarda, deve mangiare 'sta roba qua, perché ha bisogno di integrare, no, siccome non mangia più le proteine, almeno la soia, i legumi, se li deve mangiare." E
Ti Sì, sì. Prote fonti di proteine vegetali che dovre dovevano essere sostitutive per le proteine animali che non volevi più mangiare.
Esatto, e quindi mia mamma mi ingozzava, no, di hamburger vegetali, tremendi, però lì, ecco, li li giravamo, poi, in ricette, tipo io li li spezzettavo, li mettevo nelle torte salate insieme alla verdura, per mhmm, insomma, confonderli. Li spezzettavo, poi, ci facevo le polpette con l'altre cos cioè somma, me ne sono inventata di ogni.
<chuckles> Ah, cioè ti ingegnavi. Ma, poi ma, poi crescendo, magari, sei ehm, cioè ehm, hai iniziato a cucinare anche tu cose di questo tipo per i tuoi genitori, magari, li hai voluti far entrare un po' nel tuo mondo, hai provato a sensibilizzarli sul tema?
Esatto. Allora, son sincera, a fino ai 20 anni son stata vegetariana, quindi, un un sacco di anni, in realtà. Poi, mi ero fidanzata, ero andata a convivere, vuoi o non vuoi, boh cioè anche perché io non è che ero vegetariana di principio, di dire proprio, non so il benessere degli animali, io ero vegetariana perché mi mi veniva proprio l'urto del vomito, no, cioè, non non era una presa di posizione ideologica la mia, io ero vegetariana perché non mangiav esatto, cioè io ero vegetariana perché la carne mi faceva schifo. Però il mio fidanzato ai tempi, il mio ex, ormai, fidanzato ai tempi, grazie al cielo, lui era ipercarnivoro e quindi assaggino di qui, assaggino di là, avevo ripreso a mangiarla, per la gioia di tutti. Se non che quando ci siamo lasciati, io mi son detta: "Ma io, ma perché ho ripreso a mangia la carne che a me mi fa schifo? Cioè perché ho fatto questa cos" E, sono ritornata vegetariana, e quindi di lì, di nuovo, disgrazia, però da adulta, no, quindi, cioè per cui
Mh. Ah, era proprio fisiologica. Chiaro. <chuckles> Non l'hanno mai accettata nonostante, ehm, sc mi hai detto a 9 anni fino ai 20, beh, dopo 11, 12 anni, <chuckles> non l'avevano ancora accettato?
No, io ho fatto più anni da vegetariana che anni, ehm, da da da carnivor cioè non so nean da onnivora, e contando che non ho 60 anni, per cui dici: "Ma sì, sei diventata vegetariana a venticin" cioè da mhmm, sono giovane quindi in realtà, i son stata vegetariana sempre. Ma diciamo che, ehm, ad oggi è più semplice, perché con tutta la scelta che c'è, loro riescono un attimino, no, a
Da onnivora.
a venirmi incontro, se non che io ho alzato il livello di difficoltà, perché quando, poi, ehm, qualche anno fa sono ritornata vegetariana ho detto: "Ma sai che c'è? Ma, io elimino anche le latte, le uova, divento vegana"
Sì. <chuckles> Vegana.
e lì c'è stata la crisi
<chuckles> La croce addosso. <chuckles>
proprio la disperazion Mia mamma che diceva: "Ma io non posso più farti i tortelli, se non uso il burro, con cosa te li condisco?" Allora, ci siamo trovati un po' a metà strada, no, quindi, io sono una finta vegana, nel senso che a casa mia, cerco di mangiare il più possibile da vegano. Cioè principalmente mangio solo vegano, l'unica cosa che forse esce un po' dal da questa logica, sono quando compro i tortellini già fatti, che sia alle verdure, però nella pasta del tortellino ci sta l'uovo, ecco. E, poi, quando vado ai pranzi, in realtà, vegetariana.
<chuckles> Sì, okay. Quindi, tenti, comunque di essere precisa. Ah, okay, okay.
Esatt quando, poi, vado da loro vegetariana perché, somma, c'è stata proprio crisi, io ho letto nei loro occhi dalla serie: "Non presentarti più a pranzo perché non so cosa cucinarti."
<chuckles> Diciamo, non ti ti hanno caldamente invitata a non essere vegana con loro.
Esatto. Cioè loro poi lo fa l'han fatto col cuore, perché proprio eran preoccupati di dire: "Ma io se non uso il burro, cosa uso?" oppure: "Ma come si fa senza le uova? Cosa uso per legare? Co come faccio a fare le polpette, se non posso metterci l'uovo?" E, poi, m mi faceva morire perché, cioè la regola è abbastanza semplice, cioè: no è uova, e no latticini. Quando tu dici latticini, qualsiasi latticino, e invece, magari, mi diceva: "Ma ve neanche un pochino di parmigiano, ma neanche un pochino di pecorino, ma se ci metto"
<chuckles> Chiaro. Cert <chuckles> Eh, perché poco, poco. <chuckles>
Eh, quella logica del: "Ma se ci metto poco, poco, poco, poco di questo, ma giusto mezzo uovo, ci metto mezzo uovo per legare, no?" Allora, lì ho proprio cioè gli sono andata incontro e gli ho etto: "Guarda, fai come cioè giustamente, ta tanto non è che son qua a mangiare sempre, quindi quella volta, metticelo l'uovo, non succede niente. Nel senso, capisco anche una certa età, è difficile, no, le cioè, le ricette son quelle, come fai a cambiargliele?"
Sì. Chiaro, cioè s mhmm, hanno proprio un sistema di valori diverso per il quale, ehm, gl gli viene, magari, un po' più difficile comprenderla questa cosa. Però, alla fin fine, se ci pensi, mhmm, lo fanno anche un po' per il tuo bene, perché pensano un po' al a mhmm, a cucinare per te, al farlo bene, al fatto che tu a te piaccia, quindi, uhm, magari nonostante a mhmm, siano dei valori un po' superati, o, comunque, non riescano tanto a venirti incontro, ehm, credo, mhmm, da come mi hai descritto, che lo facciano in un'ottica positiva, o mi sbaglio?
Esatto, infatti è per quello che poi io, cioè ho proprio messo la mano sul cuore ho detto: "Guardate ragazzi va bene così nel senso non diventate matti." Ehm, cioè perché mi rendo conto della difficoltà poi è una cosa che davvero fanno con piacere quello di prepararmi da mangiare, darmi la schiscetta da portare a casa, cioè, eh, lo lo vedi che lo fanno col cuore, quindi non non volevo metterli troppo in difficoltà anche perché in realtà, cioè era più una cosa mia che ho detto: "Ma sì, cioè tanto vegetaria" son tornata vegetariana da un giorno all'altro perché non mi pesava era come avevo ma sempre mangiato, e
Sì, era un po' ritornare ad essere te stessa dopo quella quella pausa che ti eri presa.
Esatto, e quindi in realtà perché poi anche quando vengono ad esempio mia mamma viene a casa mia che magari passa per il pranzo e le cucino qualcosa, io le cucino sempre tutto vegano, no, e lei magari rimane cioè perché dice: "Ah ma questa ricetta è vegana?" Perché lei non riesce a calcolare, no, cioè per lei s se è vegano vuol dire che è qualcosa di iper recente, ricette nuove quando in realtà magari io le ho fatto pasta e fagioli, cioè per dire, e lei pensa:"Ah, ma è vegana."
<chuckles> Sì. Mh, chiaro, vero. Sì, sì, sì. <chuckles> E e gli hai fatto mhmm, ehm, questo mi interessa molto, le hai fatto magari provare dei piatti vegani e poi lei è rimasta proprio, ehm, piacevolmente stupita, e ha detto: "Beh, ma è veramente buono, lo vorrei rimangiare questo."
Sì tipo, ehm, cioè piatti intendi piatti vegani-vegani o che so stati veganizzati?
Ma entrambe le cose, entrambe con un qualcosa che hai cucinato tu comunque di vegano che a lei è piaciuto.
Ma in realtà, ehm, le piace un sacco di co infatti son contenta di questo perché, vabbè, a parte proprio i i quelle cose pronte da da supermercato, quindi le crocchette vegane, gli hamburger vegani che son contenta che mangi perché è, mhmm, un'alternativa molto più salutare proprio anche per l'età che ha, nel senso che va a ridurre il consumo di carne e quello fa sempre bene perché, mhmm, cioè gli anziani ad oggi ne mangiano col fatto che quando erano piccoli loro c'era un po' che la carne era della domenica eh sì, la mangiavano, eh, adesso la mangiano sempre, sempre a tutti i pasti. E quindi quello sono un po' contenta. Però sì, ci sono dei piatti che le son piaciuti particolarmente ad esempio, ehm, io facevo queste crespelle tipo crêpes con i ceci e la paprika, quindi usavo il latte d'avena, i ceci che, mhmm, li li tritavo fondamentalmente col bimby che diventavano una specie di purea, ci mettevo un pochino di latte d'avena e poi le spezie che nel mio caso mettevo la paprika, il curry per dare un attimino di sapore oltre il sale e o e eccetera, ehm, e quelle lì poi diventan delle crêpes salate che tu condisci e ci metti dentro quello che vuoi. Io poi facevo l'hummus che lo facevo anche io, tipo impazzisce per l'hummus fatto in casa mia mamma, anche perché poi io ci metto il limone dentro, un bel po' di limone, quindi ha quell'acidulo, no, quindi lei si metteva lì e si si faceva la sua crêpe salata con non so l'insalata, i pomodorini poi, cioè, ha imparato diverse piccole tecniche
Vero. Scarsità. Chiaro. Mh. Certo, buono. Mh-mh. Eh. M variava, cioè ah, beh, uhm, cioè gliel'hai proprio insegnato quindi?
Ma proprio per la spesa le ho insegnato, tipo io sono una che a nonostante debba mangiare tanti legumi a me i legumi snoiano. Cioè, quando tu apri la scatoletta di fagioli, mangiarti solo i fagioli diciamo e mi snoia. Esatto, allora adesso da supermercato io compro queste lattine che al posto che avere dentro uno i fagioli uno i ceci, si chiamano mix di legumi, ed è già il mix di ceci, diversi tipi di fagioli, ehm, cioè è già un mix
Okay. È un po' triste. <chuckles> <chuckles> Ah. E già già così è un po' più colorato, un po' più <chuckles> divertente. <chuckles>
Esatto, quindi non eh, non devo aprire 8 scatolette, no, quella dei ceci, quella dei fagioli rossi, quella dei fagioli borlotti, è già tutto un mix e quindi ad esempio c'è questa piccola tecnica le ho de gliel'ho insegnata anche a lei, no, di dire: "Guarda mamma compra questo qui che quando ti fai l'insalata al posto che buttarci dentro una scatoletta di fagioli che poi cioè ti snoia, almeno a me snoia, questo qui è un mix, quindi hai dentro un po' di fagioli, un po' di ceci, un po' di lenticchie, somma e poi mangi anche tipi diversi perché se no tipo i fagioli compri sempre gli stessi, le lenticchie sempre quelle, quello invece è un mix."
Sì. Sì, perché poi chiaramente la routine, l'abitudine, ti porta anche poi a prendere sempre la stessa cosa, magari anche per risparmiare, quindi, ehm, nel lungo termine effettivamente può portare a ad annoiare quel tipo di cibo.
Esatto, e quindi tipo lei alcune piccole suggerimenti, no, li ha presi proprio nella sua routine della spesa, quindi non so anche per dire i piselli e il mais, il mais una volta che lo apri cioè come fai a mangiarti tutta la scatola la latta di mais? È tantissimo, allora io compro il mix anche di piselli e mais, che così è da
<chuckles> Cioè, praticamente il mix di qualsiasi cosa, l'importante è che ci sia un miscuglio. <chuckles>
Che sia un mix, esatto, oppure ad esempio importantissima è che lei mangiava sempre la pasta. Pochissime volte faceva il riso e sempre la pasta. Allora adesso le ho insegnato a comprare che ha visto da me una volta che lei è arrivata e non avevo preparato niente, io ho preso questa busta che ovviamente era un mix <chuckles>
Mh. <chuckles> Certo.
Sì, ehm, farro, era proprio già un mix di farro, quinoa, ehm, insomma tutti questi cereali già già pronti quindi non da mettere in ammollo la sera prima; io ho buttato in una ciotola, ho tagliato dentro 4 pomodorini, il mio mix di legumi <chuckles> e, ehm, cioè ho condito con un filo d'olio, un filo di sale ed è venuta un d'insalata di riso per intenderci, no?
Diversi cereali. Bello quindi anche mhmm, anche comunque cose, mhmm, veloci da preparare senza bisogno sai una persona spesso si immagina la dieta vegana come molto lunga, bisogna sempre pensare a come trovare le alternative quindi difficili cose difficili da preparare invece anche piatti super veloci.
Esatto, perché, mhmm, mia mamma sa benissimo ad esempio che se le o l se lo cucino io lo può cucinare chiunque, 1 perché è semplice e 2 perché è veloce, perché non ho questa grandissima arte culinaria, no. Eh, e quindi lei in realtà pren ha preso un po' spunto dal mio modo di mangiare e di questo son contenta perché 1 ha iniziato a variare un po', no, perché quindi non è sempre solo pasta, non è sempre solo riso ma mangia anche altri cereali; i legumi non è sempre quello ma sono dei mix, poi che non facciano i cosi in casa
Sì. Che bello. Eh, le hai insegnato un po' la anche a variare.
Esatto, quindi l'hummus adesso lo compra anche al supermercato e e anche quello le fa bene, eh, cioè insomma le ho insegnato diverse ricette facili e veloci.
M guarda, mhmm, grazie mille perché è stato veramente super interessante anche capire, no, ehm, anche in questi casi quando si ha a che fare con persone un po' più grandi che magari non hanno la stessa, ehm, cultura dei giovani su queste cose, come riuscire a far collimare queste ehm, queste diverse scelte alimentari, quindi grazie mille veramente è stato interessantissimo.
Guarda ti ringrazio io per avermi ascoltata e per avermi fatto un sacco di domande, quindi grazie davvero.